Und, äh genau und dann, ähm, ja, „Eminem" fand ich ja damals schon immer so richtig k krass einfach, ne? So irgendwie, der der hat mich einfach so, ähm, gecatcht, ja, genau, einfach im Endeffekt, ne, seine Musikvideos, ne, mit „Real Slim Shady", wo er mit 1.000 Klonen so da sitzt. Dachte habe ich gesagt: „Hä?“ Ja, okay, voll voll cool einfach, ne? So.
Ja. Gecatcht. Ja, ja, ja. Aber wie bist du überhaupt auf „Eminem“ gestoßen auf Youtube <chuckles> als Kind, sage ich mal?
Ähm, ne, ich bin ihn ja schon vorher auf ihn gestoßen, ja? Ja, und dann habe ich ihn einfach g b äh, so sogar gezielt, so gehört, ne? Ha hab hab wirklich so durchforstet, was es weil seine Musik ist ja genauso alt wie ich gewesen, ne? Also, so älter so so er hat ja auch so neunz 1997, 98 so, glaube ich, seine ersten Sachen veröffentlicht, ne? Ähm, genau, und dann äh, hatt hatte ich da viel so zum Nachholen, ne? Also, diese ganzen alten Songs, ne? Also, w wirklich „Slim Shady" Ära, ne? Und, ähm, genau, habe ich ganze Zeit einfach ge reingehört. Dann kam irgendwie noch so 'ne Zeit, wo auf Youtube voll so in war, so AMVs zu machen. Weiß nicht, ob du das
Ah, ja. Ah, okay, okay. Mhm, mhm. Ja. Ja. Oh ja, Anime-Musikvideos? Ja. <laughs>
Ja, ja, ja, genau. Da habe ich dann ganze Zeit so „Linkin Park" gehört. Das war auch
Ja, stimmt, die waren nur mit „Linkin Park". Also wirklich, die hatten nur „Linkin Park" als Musik. Boah, das waren auch geile Videos, ja.
Ja ja ja, genau. Ja, das war wirklich, das war ja, genau, da habe ich irgendwie ganze Zeit so was gehört, ne? Aber dann so richtig, ne, so richtig verfestigt hat sich dann Hip-Hop, als ich angefangen habe, Hip-Hop zu tanzen, weißt du? Weil dann hab ich so die Musik, ne, dann habe ich ich habe angefangen mit 13, 14, ne, ähm, Hiphop zu tanzen, habe einfach viele Hobbys auch ausprobiert und dann stoße ich äh, stieß ich irgendwann auf Tanzen und dann, ähm, dann war's so, ich habe so Musik gehört und dazu getanzt und dann hatte ich noch mal komplett 'ne andere Wahrnehmung und, äh, so Deutung von Musik, ne? Und von denen f Genau. Ja, u und ich ich habe mich noch mehr so zu der Musik verbunden gefühlt, weil ich ja getanzt hab dazu, ne?
Ja. Mhm. Ah, mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, so 'n Lifestyle ist dann gewesen dann, oder? Ja. Ja.
Und deswegen genau, also so so da hat sich so richtig so festgesetzt: „Okay, Hip-Hop ist mein ist einfach mein ne, m meine Kultur und meine Musik auch“, ne? Und, äh, dann hat sich Hip-Hop auch also, Hip-Hop ist immer so im Wandel gewesen, ne? Also so ne, die Musik genau, die Musik ändert sich, ne? Dann kommen noch so Subkulturen dazu wie Trap, Rage, Emo Rap, alles so, weißt du? Und dann, ne? Und mein Mus mein Musikgeschmack ändert sich auch also, ändert sich nicht, sondern aber die Artisten, die dazukommen, die machen immer so neue Sachen und ne und b äh, bringen bisschen so neuen genau, neue Subgenres rein so, ne? Ja, genau. Also, so deswe deswegen, ähm, ne, äh, ist es einfach so lebendig auch, weißt du? Ist so richtig lebendig, diese Kultur und, ähm
Mhm. Ja. Ja, genau, genau. Es entwickelt sich auch immer. J genau, ja. Ja, ja. Neue Genre. Ja. Mhm, mhm.